Bir şehir seni hangi yönleriyle etkiler?
Aslına bakarsan gerçekten bu, eee, yanıtlaması çok geniş bir yelpazede olan bir soru. Çünkü, emm, şu an 30 yaşındayım ve nereden baksan 6-7 şehirde birden yaşadım bu yaşıma kadar. Hepsinin de farklı yönleri oldu.
O, çok güzel. Hıı, mesela, bahsetmek ister misin? Şey, kronolojik başlasak, hani, ilk bir, aaa, ilk şehir değişikliğin, aaa, ne amaçla gerçekleşti? Böyle, çocukken mi yaşadın? Annen baban, hani, böyle, bir memurdu ve şehirden şehre geziyor muydunuz? O yüzden mi bu kadar çok şehir değiştirdin?
Olur. Hı hı. Aslında öyle değil. Eee, benim, biz Adıyamanlıyız. Adıyaman'ın Gölbaşı diye bir ilçesinde doğdum, büyüdüm. Eee, ve orası da, böyle, eee, her yer tabii ki d eee, Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılır o bölgede ama gerçekten suyun bol olduğu, her yerin yeşil olduğu nadir ilçelerden birisidir. Eee, mesela, benim yolculuğum öyle başladı. Annem babam da memur değillerdi. Yani, oranın köylerinde doğmuşlar. Oraya, ilçe merkezine taşınmış bir ailenin bir kızıydım. Yani, tam olarak oranın yerlisiydik.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tamam, orası seni, böyle, aaa, hani, çok, böyle, doğayla iç içe biraz daha, böyle, kasaba yaşantısı, böyle, ne bileyim, or d organik tarım, hani, d na nasıl etkiledi? Böyle, o doğanın güzelliği mi, aaa, seni, ya, ilk bö mesela, nasıl hayatında bir anlam buldun ya da, aaa, geçmişe baktığında o yaşadığın yerin, eee, s kendinle ilişkilendirdiğinde ne gibi şeyler görüyorsun?
Hı hı. Hı hı. O yaşadığım dönemde beni nasıl etkilediğini bilmiyordum. Çünkü farklı bir yerlerle kıyaslama fırsatım hiç olmamıştı. Çünkü 18 yaşına kadar da ben orada yaşadım bilfiil. <sniffs> Yani, başka bir yerle de kıyaslamayınca elinde ne var? Onu algılayamıyorsun ama, böyle, bugünden geçmişime baktığımda şunu diyebiliyorum: "Gerçekten o dönemin, eee, en yeşil ş ilçelerinden birisiymiş." Şimdi depremle enkaz oldu, yıkıldı. İlçeden bir şey kalmadı ama %70 yıkıldı. Eee, ama, şey, yani, böyle, eee, gölünün etrafında yürüyüş parkları, yürüyüş alanları, çocukların elini tutup gezdirebileceğin bir alanı olan o dönemde kaç tane Doğu'da ilçe vardır ki? Birisi de oydu. Mesela beni etkileyen en önemli yönü imkânsızlıklar içerisinde bir imkân oluşturmuş olmasıydı.
Evet. Doğru, çok doğru. Hı hı. Anladım. Hımm. Yani, aaa, bu imkândan, aaa, kastın insanların, böyle, birlikte, böyle, eee, güzel vakit geçiriyor olması mı yoksa o doğasının çok güzel olması mı? Orayı tam anlayamadım.
Eee, imkânsızlıktan kastım ve imkândan kastım şu. Şimdi o bölgede, eee, çok fazla o dönemlerde, eee, yatırım olsa bile ilçeyi yöneten kişilerin ceplerine gittiği için od o bölgede maalesef böyle, eee, ya da üzgünüm ki maalesef Türkiye'de böyle bir, <sniffs> eee, para kaçırma gibi durumları söz kondu sus olduğu için çok, eee, yaşanılan yerlere yatırım yapılmıyordu. Eee, ama onların arasında bizim ilçeye en azından küçük bir park yapılmış olması, -gölün etrafında bir nefes alınacak alanının olmuş olması, bir spor kompleksinin olması çocuklar için, böyle, eee, platformların olmasına bir şey gibi görüyorum böyle imkânsızlıklar ve imkândan kastım bu aslında bir yaşam alanının, bir nefes alma alanının olması.
Hı hı. Tamam. Hıı. Hı hı. Hıı. Anladım, aaa, yani, hani, aaa, s-senin aslında t b Kendini şanslı hissediyorsun diyebilir miyiz? Hani, böyle, çok doğayla bütünleşik, böyle, çok doğal yaşamın olduğu bir yer ama böyle alanlarda genelde işte, aaa, şehirden uzak, böyle, şehirdeki imkânlardan uzak olur. Bu da y aaa, dezavantajı olur. Senin olduğun yer hem s aaa, küçük sakin bir kasaba hem de böyle insanlar için, insanların sosyalleşmesi için, işte spor yapabilmesi için, nefes alabilmeleri için bazı, eee, devlet tarafından veya belediye tarafından, aaa, bazı şeyler yapılmış ve desteklenmiş ve, aaa, seni bu, aaa, zıtlık ve bu zıtlığın oluşturduğu, aaa, böyle i gü güzellik seni bir şekilde hayatını güzel etkilemiş diyelim. Aaa, peki daha sonradan, aaa, yaşadığın yerler daha mı gelişmiş şehirlerdi? Aaa, hani o, hani dedin ya şu anda geriye baktığımda orayı karşılaştırabiliyorum sonra na nere nerelere taşındın mesela?
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Hıh. Aynen öyle. Hı hı. Ed eee, bi yani, ben gözümü bir ilçede açtığım için... Tabii, İstanbul tarafından bakarsak da benim, eee, ilçe dediğim yer aslında bir mahalle, bir kasaba bile etmiyor da, hani, o bölgesine göre de tabii adlandırmalar değişiyordur muhtemelen. Yani, eee, yerel bö ımm, yerel yönetimdeki adlandırmaları. Her neyse. Daha sonra hep büyük yerlere taşındım. Mesela ondan sonraki şehrim, eee, ben kah üniversitemi Kapadokya'da okumak istemiştim. Nevşehir'di mesela orası da beni, eee, özellikle oraya gitmek istiyordum çünkü ben şeyi çok severim böyle, eee, modernle, eee, aynı zamanda geleneksel hâlin birlikte yoğurulduğu yerleri çok severim. Kapadokya da böyle bir geçiş sürecindeydi ben orada okurken. Eee beni böyle çok etkileyen bir şehirdir. Yani, gerçekten, böyle, bazen şey derler ya "Türkiye'de kıyamet kopuyor, Kapadokya'da parti var." diye. Gerçekten, öyle bir yerdi yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. O! Hı hı. Hımm. Evet. Zaten öyle şeyler, hikâyeler de var. Bilmiyorum ne kadar doğru, sen belki orada yaşadığın için duyduğun hikâyelerle, aaa, destekleyebilirsin ya da, aaa, tam tersini söyleyebilirsin. Bu Kapadokya'daki böyle yeraltı şehirleri vardır. O yeraltı şehirlerinin aslında hani, aaa, dünya tarihi boyunca çok önemli bir ya yer taşıdığı ve böyle, eee, kıyamet tarzı, işte, aaa, büyük mevsim geçişlerinde, işte, buzullar olurken veya buzullar erirken, aaa, iz o dönem yaşayan insanların bu şehirleri bu kıyametlerden, aaa, korunmak için yaptığı söylenen hikâyeler vardır ve, aaa, bazı, aaa, hikâyeler de bu Nuh'un Gemisi diye bir tane mitoloji var. Yab di büyük kitaplarda da var bu, hani, başka kaynaklarda da var. Bu aslında Nuh'un gemisi olarak adlandırılan gemi değil bunun yeraltı kaynakları, bu yeraltı şehirleri olan, özellikle Kapadokya'da var olan yer yeraltı şehirleri olduğu söylenir. Aaa, d bu gibi böyle tarihi bilgiler veya dokular mı seni çok etkiliyor, aaa, Kapadokya ve Nevşehir'e?
Hı hı. Ev Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslına bakarsan, ııı, ben Türkiye'de kıyamet koparken Kapadokya'da parti olması derken şundan bahsediyordum. Bu söylediklerinin çok dışında bir nokta. Böyle, Kapadokya çok niş yer. Çok uç bir nokta. Hatta havalimanı bile, eee, çok da Kapadokya'ya yakın olmayan bir noktada. Bazı kişiler de, eee, Kayseri'den gelip gider. Benim demek istediğim şuydu. Mesela Bodrum, Antalya, İstanbul Türkiye'nin çok gözde şehirleri. Gerçekten bunu da hak ediyorlar. Kapadokya o kadar ön planda değil ama, böyle, her zaman içten içe ünlü sanatçıların, hatta çok ünlü sanatçıların geldiği, çok ünlü grupların geldiği, çok, ııı, işte, eee, Apple'ın, ııı, yıl ııı, çalışanları için yaptığı yıl tatilinin, eee, orada gerçekleştiği, hani, böyle, çok, eee, sessiz ama kendi içinde partisi hiç bitmeyen bir şey demek istiyorum. Mesela, işte, yangınlar olur, seller olur, depremler olur ama Kapadokya hep, eee, ayakta kalır. Iıı, hep orada bir parti vardır. Eee, İstanbul gibi 24 saat yaşayan bir yerdir. Yalnız, ııı, böyle İstanbul kadar popüler değildir ya da Bodrum kadar turistik değildir. Ama gelen kişi orayı, eee, bilerek gelir. Aslında onu demek istiyorum burada.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Aslında, hani, şuradan böyle bağlayabiliriz senin söylediğinle. Aaa, hani, oraya gelen insanların orayı tercih ediyor olmalarının, aaa, nedeni senin de benzer mi? Yani, seni hangi yönleriyle etkiliyor o ünlü sanatçıları hangi yönüyle etkiliyor bu şehir de? Burada hiç, hani, parti bitmiyor, o, işte, o kültürel dokusu veya kültürel mirası ile alakalı mı başka bir özelliği mi var ya da?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şöyle, eee, b b zaten şehir çok büyüleyici bir şehir. En azından bir 10 sene önce d daha çok büyüleyiciydi. Şimdi birçok işletmeler çatılar matılar biraz düzenini bozmuş ama, ııı, mesela beni büyüleyen şey ı bu doğanın eşsiz doğanın çöl gibi bir görüntünün içerisinde olan bir yaşam, hani, vaha gibi sunulmasıydı ve bence yurt dışından gelen kişiler de zaten Kapadokya güzel atlar diyarı demek bir yandan da hem bu doğa hem bir, eee, hem de, böyle, bir modern hayatı bir arada sunması.
Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, Kapadokya'da mesela, e aaa, ııı, ön önemli di dizilerin filmlerin de çekildiği bir yer sanırım, böyle. Al Asmalı Konak, aaa, dizisi çok ünlü olmuştu orada çekilmesiyle. Hatta oraya da turistik geziler düzenleniyordu. Böyle, bir din Kapadokya'nın, böyle, aaa, bir tarihi tarafı var mı insanları çeken aynı zamanda, hani, doğası, evet, çok güzel ama doğasıyla, böyle, birleştiğinde mesela bir Şanlıurfa'daki Göbeklitepe gibi herhangi bir, böyle, tarihi, aaa, şeyi var mı insanların, aaa, insanları etkileyen?
Hani, beni etkileyen noktası bu olmuştu, onlar da öyledir. Tabii. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Eee, kesinlikle mesela Mustafa Paşa diye bir be beldesi var. Iıı, Ürgüp ilçesine bağlı. Iıı, orası da, böyle, ııı, hakkı yenilen, ııı, turistik yerlerdendir ama, böyle, hakkı yensin de isterim. Bir taraftan kimse keşfetmesin de isterim. Eee, çünkü gerçekten çok eşsiz bir yer. Böyle, eee, peri bacalarının içerisinde hâlâ yaşayan insanlar var. Tarihini falan çok hatırlamıyorum ama tarih öncesi da zamana dayandığını da biliyorum, böyle, 2000'li yılların, yani, milattan önceki zamanda da insanların orada yaşadığını biliyorum. Hikâyelerini çok bilemiyorum ama savaştan kaçmışlar diye okumuştum. Ne savaşından olduğunu da bilemiyorum, ııı, ama eşsiz bir yer ya gerçekten, emm, ve gerçekten eşsiz bir yer. Dünyanın her yerinde peribacamsı şeyler var ama oradakiler kocaman iri ve göze görünür şekilde.
Hı hı. Değil mi? Hı hı. Hımm. Doğru. Hıı, buradaki daha çok estetik bir yandan, aaa, doğa ile çok bütünleşik, aaa, hı hı, ve insan yapımı ama sanki aynı zamanda doğanın bir parçası gibi de, aaa, görünen yapılar var.
Evet. Aslında insan yapımı değil, "Peri Bacaları" insan yapımı değil ama içinde insanlar yaşıyor.
Evet. Ya şeyi kastetmiştim o peri bacalarının içerisinde yapılan evleri, yeraltı evleri insan yapımı sonuçta değil mi? Oradaki labirentler tüneller.
Evet. Hı hı. Tabii, tabii, tabii. Öyle.
Hı hı. <smacks lips> Peki, tamam sonra, devam edelim, eee, şeyden sonra ne ne yaptın nereye gittin? Peri bacalarından sonra, eee, yeni durak neresiydi?
<chuckles> <chuckles> Eee, ben sonra Konya'ya gitmiştim yüksek lisansımın 1 dönemi için orada yaşamıştım. Yine orada da Mevlana... ve ben şeye çok şaşırmıştım. Orada, eee, Konya özelinde değil de Türkiye özelinde. Çünkü Kapadokya'da da böyle Hristiyanların haç rotasında olan bir yer. Yani, o Kapadokya'ya gelip hacı oluyorlardı. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dergâhına gelip de orada Mevlevilerin de hacı olduğunu öğrendiğimde, "Vay canına!" falan dediğim olmuştu yani.
O. Hı hı. Hı. Peki, onların kültürü, böyle, seni ne yönde etkiledi? Hani, orada yaşıyor olmak Mevlevi Mevlevileri g görüyor olmak, eee, Sufizm, eee, geleneğiyle eee, geleneğini deneyimleme fırsatı bulmak veya onların da bazı işte bir dansları var pratikleri var. Eee, bunlar senin hayatını hangi yönde etkiledi?
Hı hı. Hı hı. Eee, beni çok şaşırttı öncelikle. Ben, eee, ülkenin doğal anlamda çok zengin bir coğrafyada olduğunu biliyordum. Eee, yeraltı kaynakları olarak da zengin bir coğrafyada olduğunu biliyordum. Eee, ekolojik olarak da biliyordum ama dini olarak da ben Türkiye'nin çok zengin bir coğrafyada olduğunu bilemiyordum. Eee, ve bu anlamda beni çok şaşırtmıştı, heyecanlandırmıştı. Böyle, birçok, eee, hani, abartılı olacak tabii Hindistan'da da birçok dinler var ama Türkiye'de de birçok dinin merkezlerinin olması çok etkileyici bir şey bence.
Hıı. Evet evet doğru. Yani, aaa, ve de git gittiğin yerlerde çok şanslı görünüyorsun çünkü kendini mesela, aaa, hani, Mevlana'yı bir kitaptan okumakla Konya'ya gidip orada yaşıyor olup, aaa, bu t aaa, bu kültürü bu geleneği devam ettiren insanlardan öğrenmek farklı bir deneyim olsa gerek değil mi yani? Imm.
<chuckles> Tabii. Tabii. Bir de bunu özümsemiz eee, özümsemiş insanları görmek çok farklı bir deneyim. Tı bir bir de
Nasıl nasıl insanlardı mesela, hani, Mevleviler, hani, aaa, ke geleneklerini nasıl yaşıyorlardı? Nasıl tanımlarsın onları?
Zaten böyle, eee, mesela Türkiye'deki Mevlevilerle ben şu an yurtdışındayım. Yurtdışındaki Mevleviler birbirine çok da yakın değiller aslına bakarsan. Ama Türkiye'deki Mevleviler böyle İslam'a çok daha yakın grupken, eee, Mevleviliği çok da, işte, Sünnilikten ayırt etmiyorken, eee, burada eee, yine Mevlevilik İslam'a ait bir grup. Yalnız Sünnilikten çok daha ayrı olarak yönetilen, eee, Mevleviliğe çok ayrı değer ka atfedilen ve gerçekten, eee, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayat pratiklerini, derslerini uygulama çabasında olan, hani, şey muhabbeti vardır ya "Hamdım, piştim, yandım." O noktada hep böyle ham olduğunu düşünüp pişme çabasında olan insanları görüyorum burada. Hani, Türkiye'de, böyle, sözde kalan şeyler burada pratiğe çok daha yoğun dökülmüş oluyor.
Hı. Hı hı. Evet. Hıı. Hıı. Ya aslında, aaa, yaşadığımız yaşamın bir yolculuk olduğunu ve, ııı, bu yolda hiçbir zaman, eee, olmak istediğimiz kişiyi ol olamayacağımız ve bunu kabul etmemiz gerektiği, olmak istediğimiz kişiye ulaşmamız için her zaman eee olmadığımız bilinciyle, bilgiye sevgiye ve insanı var eden duygulara, eee, ç çaba, çabaya, emeğe güvenmek ve bunu, eee, sü sürdürülebilir kılmak, eee, önemli. Bu bakış açısını sanırım orada deneyimleyerek gözlemişsin. Ya şu ana kadar, eee, yaşadığın 3 şehirde de farklı şekilde sana, eee, hayatına dokunmuş yerler. Bu bu yönden çok şanslısın çünkü birbirine benzeyen yerler de var ama sen böyle çok k aaa, gidip hani eee özel yerler bulmuşsun özellikle Türkiye'de. Eee, bundan sonra mesela nereye gittin? Seni bu ya da, eee, genel olarak deneyimlediğin şehirlerde ya da yerlerde seni en etkileyen yer neresiydi?
Hı hı. Çabaya, emeğe... Hı hı. Aynen öyle. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı. Iıı, mesela İstanbul çok çarpıcı bir şehirdi imkânlar doğrultusunda ama, ııı, daha sonra Letonya'ya, Riga'ya taşındığımda da şunu gördüm; bir başkent hem köy gibi olabilip he hem de nasıl bütün imkânları elinde bulundurabilir? Çünkü, işte, Anadolu'da bu bahsettiğim hiçbir şehirde İstanbul'daki imkânlar yokken, eee, Riga'da bir başkentken bana hem doğayı verip hem de birçok imkânı verebilmesi beni çok şaşırtmıştı mesela.
Hı hı. Anladım, çok güzel gerçekten. Peki hiç olum eee, olumsuz bir ş aaa, şeyin de oldu mu mesela? "Şu şehir benim için, böyle, olumsuzdu, burayı keşke deneyimlemeseydim." dediğin bir yer var mı son olarak?
Ah, gerçekten yok. Hepsi çok güzel deneyimlerdi, mutluyum ve bu konuşmadan çok keyif aldım. Bana bu soruları sorup yeniden o zamana götürdüğün için çok teşekkür ediyorum. Beni, böyle, biraz mest etti.
Hı hı. Ben çok teşekkür ederim. Eee, çok güzel hayat deneyimlerini paylaştın. Seni yaşadığın şehirlerin, aaa, seni ne anlamda, aaa, etkilediğini ve ne anlamda geliştirdiğini çok güzel paylaştın. Kendine çok iyi bak. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Hı hı. Sen de. Hoşça kal. Kendine iyi bak ve bay bay.